Ừm, đúng rồi. À, trà, trước đây mình có vẻ, à, bên cạnh hay hơn, đúng không? Thì cái tần suất mà
Ừm, bạn vừa hỏi là tần suất uống trà của mình và thời gian mình thưởng thức n một tách trà trong buổi sáng, đúng hông bạn?
Đúng rồi.
Ừm, thì tần suất uống trà của mình thì m gần như là mình uống hàng ngày luôn à, bạn ơi, trừ khi mà hầu như là không mình không thể nào v buổi sáng nào mà thiếu trà được đấy, trừ khi mà bữa nào mình ngủ quên quá giờ sáng thôi. Còn một tách trà mình kéo dài bao lâu hả? Thì thông thường nó sẽ kéo dài đâu đó từ lúc mà mình bắt đầu ăn bữa sáng nè, cho đến khi ăn xong rồi thì mình vẫn tiếp tục uống đâu đó thêm vòng, ờ, 15 phút nữa, thì mình nghĩ là một tách trà mình sẽ kéo dài đâu đó tầm khoảng 30 phút đó bạn. Và đôi khi nha, đôi khi thì mình có có thưởng thức buổi sáng chung với người thân, với ba với mẹ mình, hoặc là đối với các, ơ, các chú, các bác nữa thì cái t cái thời gian mà mình thưởng thức trà vào buổi sáng á nó sẽ kéo dài ra hơn nữa nha. Tại vì thông thường thì mình có thể trò chuyện với các người thân nữa thì nó sẽ kéo dài lên đến 30 phút hoặc là 1 tiếng luôn á bạn ơi.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ờ, mình đang thắc mắc một chút là bạn có bảo là, ờ, cái việc uống trà này là cái việc mà rất cần thiết cho buổi sáng của bạn, thì không biết là có một buổi sáng nào mà chẳng hạn như là bạn, ờ, vội vàng quá hay là, ờ, bạn đi công tác gì đó, và bạn, à, không thể thực hiện được cái việc uống trà này, thì, ờ, không biết là nó có dẫn đến cái cái cái hậu quả gì không, hay là nó có thay đổi gì cái nhịp sinh hoạt hàng ngày của bạn không?
Ừm, thì thông thường nha, nếu như không thể thưởng thức được một ly trà vào buổi sáng đó thì mình cũng sẽ ờ, ừm, ví dụ qua quá là bận đi thì mình không thể pha trà vào buổi sáng, đúng hông? Thì mình bắt đầu, ừm, là mình lên xe và mình đi đo đi làm luôn hoặc là đi công tác luôn thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức ghé qua một cái tiệm nước nào đó để mua được một ly trà nóng, thì mình có thể vừa đi mà vừa thưởng thức trà đó bạn. Chính vì thế nên nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều so cho đến cái cảm xúc hay tâm trạng của mình, khi mà chẳng may mình có thể bỏ lỡ một tách trà vào buổi sáng ở nhà cả.
Ừm. Ừ. Ừm. Ờ. Ừm, ờ, mình nghĩ là việc, ờ, uống trà buổi sáng t của bạn mà bạn lại là, ờ, luôn cố gắng để thực hiện cái cái thói quen đó thì nó rất là tốt. Thế thì, ờm, không biết là liệu là bạn đã bao giờ khuyên mọi người là à, chia sẻ với mọi người cái thói quen uống trà này chưa? Ờ, mình có thấy bạn nói là bạn thường xuyên uống trà với người thân, đúng không? Thế ngoài ra thì có bao giờ bạn bảo bạn bè là "À, hãy uống trà vào buổi sáng đi, mình thấy nó rất là tốt", đại loại như vậy?